あの、フィンランドにも行きたいです。もう1回行こうと思ってます。で、それと、あと、1回、韓国に行ってみたいなとは思ってますね。うん。なんか、ん、そそう、韓国、あの、安いし、旅行旅費が。近いし。ま、韓国語はちょっと読めるかな、一応、ハングルがちょっとだけ読めるので、ま、いん はそんなに分からないんだけど、読むことはできる感じなので、まあ、なんかちょっと、そういう機会もあった <laughs> そそういう <laughs> なんか、たたまたま、そういう機会があったんですね、はい。
うんうん。おお。 ああ、いいですね、いいですね。韓国、ね。 うんうん。はいはいはい。ね。 おおおお、すごいすごい。 ええ。 はい。 ええ。すごいですね、いろいろ勉強して。うんうん。じゃあ それで、いなんか、現地の人と会って、で、喋ってみるのも楽しそうですね。
うん、うんうん。 ああ、そうです、そこまでそこまで、かあの、韓国語で会話はちょっと難しいので、ま、英語になると思うんですけど。あ、そう、英語になるかなとは思うけど
あん、うん。あ、そっかそっか。 あ、でもハングル読めるって言ったら、きっと喜んでくれるますよね、うん。うんうん。
あ、かもしれないですね。なんかそうなんです。あの、ま、うーん、なんだろう、韓国って結構、あの、明るいというか、なんか、あの、あアジアの南国みたいな感じで聞いたことがあったので、わりと、明るめの気質なのかなとか思って。で、だから、うん、そうなんですよ、りょ料理とかいっぱい食べ歩きしたりとか、あと洋服買ったりとか、なんかそんなんが好きなので、そうゆうことをしようと思ってますね。韓国行ったら。あ。<laughs> じゃ、ちなみにあ、はい、はい、なんですか。どうぞどうぞ。あ。あだでは、ちなみに、あの、そそちらは、だか、あの、お子さんとか連れて、どっか、がい海外に行ったりとかする予定はあるんですか？
うんうん。 ええええ。 あああ、そっかそっか。 ああ、いいですね。 うんうんうんうん。はいはいはいはい。ああ、いいな。それは最高ですね。ちなみに、さっきはいはい、ああ、ないえいえ、お先にどうぞ。 あの、日本に、いちねんにいっかい帰ってるのが <laughs> そうですね。もう、それ以外が、ほぼほぼ、もう、なんか、いっかい別の州に旅行、行ったけど、去年、あの、下の子が生まれる前に、それぐらいですね、今んとこ。もう、家にいるだけで精いっぱいです。<laughs> 家にいて、そっから、で散歩に出かけるだけで、もうすごい疲れます。<laughs>
はい。あ！う、ふん。なるほどなるほど、そっかそっか。 うんうんうん。 うん。 ああ、はあ。へえ。 そっか。<laughs> 家にいるだけで。<laughs> <laughs> いや、ほんと、大変。<chuckles> はい、はい、はい。
そうそう、すで、あ、さささっき、あの、フィンランドからエストニアもエストニアも、なんか旅行会社が扱ってるって言って思い出したんですけど、<sniffs> あの、ヘルシンキから、<clears throat> えっと、エストニアにフェリーで行ったんですよ、私。あ、で、そん時に、そう、さっき思い出したのが、なんかあ、私、妹と一緒に行ったんですけど、そん時は。
はい。うんうん。 あ、はいはい。はい。 うん。 はい。おお！そうなんだ、へえ、なんかうんうん。 はい。 はい。はい。
なんか、あの、私、大学生で、で、その時、えっと、現地の男の子2人が、なんか、かえ、小学生ぐらいの子達が、学校からの帰り道でたまたま出会って、話しかけてきてくれて
はい。 はい。 はい。 はい。うんうん。うんうん。 はい。はい。<chuckles> ええ、可愛い。<chuckles>
で、なに話したかわかんないけど、もう、ずっと、なんか一緒に歩いて、なんか、ケラなんか冗談言いながら、なんか、ゲラゲラ笑いながら、す一緒に過ごしたなっていうの、思い出しました。<laughs> 可愛かったですけど。<chuckles> うんうん。
はい。 うん。 うむ、う。 <chuckles> ええ。<laughs> おお、可愛い。可愛いですね。ええ、なエストニアの方って結構フレンドリーなんですか？

あ、いや、私はあの、何だろう、あの、アプリなんか、アプリっていうか、あの、えっと、何でしたかね。名前は、あれだ。あ、だ誰かとなんかあの誰かと会うアプリっていうか、あの、そこに行ったらミートアップなんかあの、そう、あ、行って、あの、会う会ってか外国人の方と喋るみたいなのによく顔を出すみたいな感じで、もう最近はあの固定というか、もう1か所にしか行ってないんですけど。あの、そこで結構あの、あ、ま、色んな海外の人達と喋って、あの会話をできるようになっていった感じです、私は。
うんうん。 え、誰かと話せるアプリみたいな。 うん。 はい。 ええ。 ああ、いいですねいいですね。 うんうんうんうん。 うんうんうん。 ええ。 おお、すごいすごい。ええ。なんかそれをね、ちゃんとやってる、ね、に日本にいながらしてそういうなんかん、でもすごい、そしたらね、その仲良くなった人がのがもし日本にいるのかわわかんないですけど、その人が国に帰った時にあまた会いに行ったりとかできますね、仲良くなれば。うん。
う、そう。<chuckles> それまではうん。 う、うん、いゆ <laughs> うん。 はい。 うん。 うん。うん。 うん。 あ、そうですね。あの結構今だとインスタグラムとかでフォローしたりとかするするんですけど、私は。ただあの実際問題としてアメリカに行くとなったらお金がかかるし、そうなると私は一生懸命貯めないといけないし。で、そうなるとあのいつ会いに行けるかなとか、そんな時来るかなとか思うんですね。
ううん。 ね、うんうん。 ええ。 ああ、うん。 はいはいはい。 ね。 うん、ま、でも それも楽しみにしつつ、いつか会えることを <chuckles> 夢見てみたいな。<chuckles> 私も結構、うん、あのそれで逆になんかそういうたまたま会った人と、ん、例えばなんか道に迷ってて案内してあげて、その後にその仲良くなって、その人が住んでる国に会いに行ったりとかしたこともあります。<chuckles>
あ、あ、うんうん。うん。そうですね。うん。 はい。 うん。 うんうん。 うん。 ああ。ああ、すごい積極的ですね。いや、そういうことが起こったらいいなとは思ってました。<chuckles> うんうん。
うん。 うんうんうんうん。あと新幹線で隣に座ってたとか、たまたま、あ、日本で。うん。で、そういうのもありました。
うん。ええ、すごい。